Não, é gente, eu acho que é um fenômeno isso pra todo mundo. Mas assim, eu eu tô, tem tem um artista, ele ele não é tão ele ele ficou famosinho no Brasil acho que uns 3 anos atrás e vem crescendo muito, não sei se você já ouviu falar do JP?
Sim. Sim. <chuckles> Hã? Uhum. Ah Nossa, uma amiga aqui, de Los Angeles, que me mandou o vídeo dele, aliás assim são vídeos muito bem produzidos, muito artísticos, né. Ela falou que era o novo de Djavan, ela me apresentou como o novo Dja <laughs>
É, esse. Super. Sim, nossa. <laughs> Boa. <laughs> Gostei, <laughs> porque, nossa, e eu acho que eu estava sentindo falta de um de um artista assim, músico brasileiro, que que que tivesse um combo completo assim, sabe, tivesse a letra muito boa, a música muito boa, eh, que sabe que eu eu estava sentindo falta, porque é sei lá, eu gosto de funk, mas pelo ritmo, não pelas letras, não pela dança. <laughs> É, eu amo forró, mas mais pela dança, porque eu gosto de dançar forró. Então, assim, eu estava sentindo falta de um artista que eu, assim, me sentisse completa ouvindo, sabe?
Aham. Sim. Uhum. Sim. Hum. <chuckles> Sim. Sim, sim. Certo. Uhum. Ah, entendi, sim, que vai você vai bem em todas as ocasiões, que, né, você não precisa estar no espírito "x" pra ouvir, né. Vai, vai ter.
Exato. E ele Exato e assim, eu acho que ele tem música pra várias fases, porque ele tem um álbum que ele aca eles lançaram faz recente, assim acho que 2 meses, que é um álbum de forró e ele tá. Menina ficou incrível.
Uhum. Hã. Ah tá. É porque, eu eu então, eu achei que era só um álbum, mas ele já tem vários eu acho na álbuns.
Então ele hã? Ah, já, ele tem ele ele canta ele tem esse álbum, né, que ele acabou de lançar, é é um trio, né, eh, com o João Gomes, o Mestrinho e ele, tá maravilhoso esse álbum. E e esse álbum me quebrou um preconceito com o João Gomes, porque ele é do do forró mas o forró mais isso mais pisero e eu não sou muito do pisero, então, eu nunca tinha escutado ele apesar dele ser muito famoso. <laughs> E aí esse álbum, nossa, ficou incrível, e aí ele tem um outra parceria então assim ele ele vai brincando com vários estilos que eu achei incrível.
Uhum. Hum. Ah tá. <chuckles> Piseiro, né, que chama? <chuckles> Aham, sim, sim. Hum. E ele ele mora no Brasil, o JP? Porque ele já sempre em turnê na Europa, né. Se bem que acho que a maioria, eh, desses artistas de MPB fazem muito, né, show fora.
Mora, mora. Então Pois é, você sabe que, eu eu eu tô na Suécia.
Uhum.
Aqui, não exatamente na Suécia, mas nos países vizinhos, teve muito show recente de artista brasileira, assim, tipo, eh, ah, ai esqueci o nome dela agora.
Uhum. Hum.